Benar kayak gitu-gitu makanya
Saya juga ngalamin itu di mal pelayanan publik kayak gitu, kan bukanya seharusnya jam 8.00 tapi petugasnya datangnya jam 10.00 kurang. Lah itu gimana coba. Padahal mereka itu udah digaji PNS tapi kayak menyalahgunakan kayak gitu benar. Jadi enggak ada hukuman yang benar-benar kayak buat mereka jera. Temen-temen mereka pun udah kayak maklum, "Lah dia pasti masih di jalan lah, dia pasti ini itu," kayak jadi enggak ada kayak kedisiplinan enggak ada kayak benar-benar ngelayanin gitu. Kayak semacam itu apa ya, mereka itu lebih tinggi ketimbang rakyat. Jadi mereka bisa lebih leluasa kayak gitu, padahal kan enggak seharusnya tugas mereka itu kayak di bawah rakyat karena mereka itu wang iya ngelayanin rakyat apalagi mall pelayanan publik kayak gitu. Tapi disuruh nunggu, yang disuruh nunggu itu masyarakatnya iya. Aneh kan iya.
Mhm. Mhm. Masih mending. <laughs> Heeh. Iya benar. Iya. Mhm. Iya. Enggak. Melayani. Benar. Benar benar. Kita. Iya kok emang makanya sekarang itu kan bagusnya ya, aku sih bagus ya men-support itu, eee, wakil presiden kan sekarang ada lapor pak, eee, wakil gitu kan. Nah itu juga membantu, Pak, eee, membantu untuk masyarakat itu, eee, kalau ada permasalahan cepet banget diselesaikan dan sekarang yang p paling bagus itu yang aku lihat di Jabar, Kak, di Jabar itu gubernurnya juga tegas kayak kayak dulu si Ahok itu kan. Jadi kalau ada apa-apa, misal, ada penyalahgunaan jabatan dari entah itu kepala sekolah atau segala macam, ah, lapor aja langsung ditindaklanjuti cepat gitu, tapi ya begitu kadang-kadang kalau pejabat yang bagus itu enggak awet, kadang-kadang, Kak, gitu. <laughs> Lah itu.
Oh iya. Mhm. Oh kenapa itu, Kak? Iya. Iya. Mhm. Mmm. Iya pasti, karena enggak, gimana ya enggak sesuai sama itu sih, kehendak masing-masing. Jadi mereka itu lebih meng apa ya, merugikan ketimbang menguntungkan. Rata-rata gitu sih.
Iya, benar benar harusnya kan kalau pejabat yang bagus, kinerjanya yang bagus tuh ya dipertahankan ya, Kak, enggak itulah ya yang di paling dibenci. <laughs>
Nah, normalnya seperti itu. Iya normalnya seperti itu, Kak. Oh iya, ngomong-ngomong soal media sosial, menurut Kakak itu peran media sosial dalam memberitakan sama mengungkap kasus penyalahgunaan itu penting apa enggak sih, Kak? Menurut, Kakak sendiri? Heeh.
Heeh. M Penting penting banget. Penting, penting banget, Kak, karena dengan media sosial itu cepet banget kita bisa memantau. Kita bisa apa, membantu untuk, ya tadi ikut apa ya, ikut berdemokrasi lah heeh, serta dalam, eee, penanganan mhm, inspirasi kalau Kakak, gimana?
Oh penting banget. Ya. Ikut serta kaya gitu, heeh. Inspirasi dan lain-lain.

Kalau saya sih enggak suka ya, Kak. Paling, malah paling benci itu kayak gitu. Kayak ngerasa udah di atas tapi semena-mena, kayak nganggap rakyat biasa itu di bawah mereka gitu, apalagi yang tadi Kakak ceritain itu. Kan, harusnya itu kan anak kecil diprioritasin, apalagi mereka juga udah berusaha keras, tapi malah bagi orang dewasa itu kayak yah, paling juga enggak terlalu penting gitu. Jadi itu lebih gimana ya, kayak pejabat itu atau orang dewasa itu lebih mementingkan citranya sendiri ketimbang mendukung generasi muda, yang itu anak-anak kecil itu. Jadi emang benar, kayak mhm, enggak menghargai itu usaha.
Mhm. Mhm. Mhm. Bener. Mhm. Iya, Kak. Kan harusnya kan, bert Harusnya kan gantian, benar aku setuju sih, Kak, harusnya gantian dulu, biarkan dulu dia tampil kan biar bangga juga, Kak, kan.
Nah, itu, iya heeh seharusnya seperti itu sih. Daripada kayak harus menyelam.
Tapi kalau dari Kakak heeh. Tapi kalau dari Kakak ada enggak? Contoh-contoh misalnya kayak pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan ada enggak, kalau di tempat Kakak?
Kenapa, Kak? Oh, kalau di sini sih sebetulnya banyak, Kak. Contohnya, misalkan yang dari kecil dulu itu desa, itu kan ada anggaran desa. Nah, itu kan seharusnya diol dialokasikan untuk rakyat miskin, tapi rata-rata itu, apa ya, gimana ya, kayak meleset targetnya. Bukan untuk bantuan untuk rakyat miskin, tapi untuk keluarganya sendiri. Nah, itu kan penyalahgunaan jabatan.
Heeh. Hmm. Hmm Iya benar. Oh iya iya. Mhm. Iya iya benar-benar iya apalagi itu cuma baru tingkat pe apalagi kalau itu kan baru tingkat RT ya Kak ya? Ya pejabat RT lah ibaratnya kan itu-heeh. Gima
Mhm betul. Jadi ngerasanya itu. Heh? Iya. Iya baru tingkat RT. Gimana kalau nanti yang pas bupati itu pasti lebih sih, apalagi di sini lebih gimana ya? Kayak kurang transparan gitu, Kak. Jadi meskipun bupati baru tapi kita itu enggak tahu uangnya ke mana ke mana gitu.
Mhm mhm mhm. Mhm.

Eee, belum, Kak. Kalau menurut aku sih belum ya, Kak, ya. Karena kan, eee, ya tadi ya apa namanya, ada keberpihakan yang pertama. Yang kedua, eee, memang, eee, kinerja pejabat ini kan bukan individu ya? Berkelompok ya, Kak, ya? Jadi agak susah ketika kita misal menangkap si A karena korupsi. B B B otomatis kan ketika kita nangkap si A korupsi, nggak mungkin A doang yang korupsi dong. Pasti ada B C D E F gitu. Nah, terus siapa yang dikorbankan, begitu. Biar sama-sama langgeng gitu. Jadi nggak ada hukum a kadang nggak ada hukum yang bener-bener, ibaratnya membuat jera si apa ya namanya, si orang ini gitu loh. Harusnya
Belum ya? Iya. Mmm, iya iya. Berkelompok. Mhm. Nah itu. Pasti ada persengkongkolan. Mmm. Mmm. Iya. Iya. Seorang itu, yang bikin penyalahgunaan kekuasaan gitu. Iya, emang yang, Kakak, bilang tadi emang betul sih, Kak. Jadi itu agak susa udah, me agak sulit. Soalnya itu udah terstruktur. Terus juga enggak cuma 1 orang yang terlibat. Bahkan mungkin lebih dari 10-20-100 Itu juga apa ya, susah buat di dita ditangkap. Karena misalkan mau nangkep A, pasti si B lindungin. Si C juga lindungin. Dan itu mungkin si B aja di kepolisian, si C mungkin di menteri apa di menteri apa. Jadi itu mereka itu saling terhubung. Jadi agak susah iya. Betul, yang, Kakak, bilang itu. Hmm.
Mhm. Iya. Iya. Iya. Iya. Udah melobilah, ya? Iya. Soalnya gini juga sih, Kak. Kalau ada pejabat yang misalnya bagus, kinerjanya jujur, aku ngerasain ya, Kak, yang waktu jamannya, eee, Ahok itu kan. Enak ya, Kak, ya? Memang Ahok itu kan keras ya, Kak, ya. Uh, galak kalau ma suka marah-marah, segala macam. Tapi, aku ngerasain nggak pernah banjir kan? <chuckles> Banji nggak nggak ada banjir. Banjirnya berkurang, sangat berkurang. Terus yang kedua eee, apa namanya, ketika kita ada permasalahan nih, misal ke langsung ke kelurahan, langsung ditangani. Enggak ada kita nunggu heeh. Nggak ada nunggu kita berhari-hari, heeh. Iya, birokrasinya langsung cepet gitu. Kalau enggak, ini, Kak. Langsung di apa, didatengin itu sama si Ahok. Dimarahin itu, eee, oknum-oknum PNS yang bener-bener apa ya ibaratnya ya, yang malas gitu loh. Nggak ada. Kan kalau di kelurahan gini, Kak. Misal jam 9 eee, udah eee, harusnya masuk gitu. Nggak ada orang kadang-kadang, Kak. Nanti habis habis makan siang heeh.
Iya. Oh, sia oh Ahok? Mmm. Iya iya. Hmm. Iya. Oh, langsung ditangani. Enggak, ada kayak langsung kayak birokrat apa gitu? Langsung ditanganin. Oh. Oh! Saya juga ngalamin sih, Kak. Saya juga ngalamin, gitu, hmm. Jadi itu mal pelayanan mhm. Makan siang?
Bener. Habis ma makan siang itu. Pelayanannya, ampun, Pak mmm, habis makan siang itu jam 1, jam 2 baru ada. Terus berarti kan kita harus besok lagi datang lagi kan kalau kayak gitu. Nggak mungkin sejam, 2 jam selesai, kayak gitu.
Oh. Ya ampun. Iya iya. Pasti yang disalahin malah kitanya ya, Kak? Bukan petugasnya.